Ya ya ya, wah kita sepakat kok aku juga kayak gitu Kak, gitu ya, terutama apa namanya, eee, berita-berita yang gak mengenakkan kadang-kadang, "Ah udahlah," eee, kadang-kadang mungkin ya orang bilang, "Ah kok gak peduli dengan apa, kondisi bangsa. Ya ampun susah juga kita mikirin bangsa ya, kalau kita cuma mikirin doang kadang-kadang gitu ya kan, kita gak bisa berbuat juga" gitu. "Ya sudah deh, udah ada yang ngurus deh" gitu, "pasrah aja deh" gitu. Karena nanti kalo mood kita jelek ae i yang terdampak langsung kan kita dan keluarga seperti itu, daripada kita mikirin mhm, gitu ya sudah deh, gitu. Apalagi kan banyak berita hoax ya, kita kayak yang, "Ini bener nggak sih ini bener nggak sih?" Gitu gitu. Mhm.
Mhm. Mmm. Ah iya. Mmm. Iya. Iya, bener bener. Mhm. Mmm. Heeh, iya iya. Berarti Kakak heeh, berarti Kakak pernah nih ngerasa, eee, mood-nya tuh tiba-tiba langsung, eee, berubah drastis, drop gitu jadi buruk gitu? Terus gimana tuh Kakak ngatasinnya? Misalkan gara-gara ngelihat berita gitu tiba-tiba, aduh <sniffs> langsung jelek nih mood-nya gitu kan.
Oh kalau aku mhm. Mhm. Mmm, oh gitu, kalau gara-gara berita sih nggak ya karena gak tau aku ter mungkin ya dibilang egois, mungkin egois ya gitu, cuman ya sudah deh, eee, kalau hal-hal yang lain bisa atau mood-ku berubah tiba-tiba buruk gitu ya. Bia mmm, biasanya karena keburu-buru atau apa, ya kok banyak gagal tiba-tiba ya, kalau kita lagi pengen banyak maunya kita nih, eee, biasanya kok, eee, jadi mood itu biasanya lebih buruk. Ya udah, memang solusi paling gampang adalah berhenti dulu sejenak Kak, gitu ya. Jadi diem dulu, eee, ya udahlah kita pasrah gitu ya, nanti juga kita selesai satu-satu, nah nanti heeh, kita percaya aja bahwa kita bisa selesaiin kok satu-satu, gitu. Mhm.
Mhm. Oh nggak. Oke. Mhm mhm. Oh kenapa tuh? Oh, iya iya. Benar benar benar. Mhm. Mmm. Oke, heeh. Mhm. Oh, iya iya bener bener. Se kadang emang harus kayak <sucks teeth> mikir dulu, tenang dulu nanti tiba-tiba kayak ada dapat apa ya, kayak ide, ilham gitu ya Kak. <laughs> Mmm.
Mhm. Betul. Heeh, gitu. Kalau Kakak sendiri gi gimana, pernah nggak tuh tiba-tiba mood-nya kok tiba-tiba jadi jelek gitu ya? Mhm, betul.
Mmm. Iya pernah sih, sama sih kayak Kakak bilang misalkan tiba-tiba ada kejadian buruk gitu. Misalkan, eee, macet atau misalkan, eee, ketemu orang yang bikin mood-nya jelek gitu kan. Itu kek kayak langsung berubah drastis banget ya mood-nya jadi jelek. Nah biasanya sih aku kayak langsung mengalihkan sih, jadi kayak <sniffs> aku kayak pengen cepet-cepet kalau udah mood-nya jelek kayak pengen cepet-cepet ngalihin mood-nya gitu, buat jadi lebih baik, kayak tadi tuh yang aku lakuin sebelumnya. Liat-liat video-video yang lucu atau kucing-kucing yang gemesin, gitu atau makanan-makanan enak, kayak gitu.
Nah. Nah, itu termasuk it Iya. Bener. Iya. Nah, betul betul. Iya iya iya iya, bisa tuh ya kayak, ya itu tadi kita jajan dulu sebentar. Kita boleh juga sih Kak, sebenarnya, kadang-kadang kan mood kita buruk itu kan karena tenaganya tuh habis gitu ya, atau pikirannya penuh gitu. Jadi memang istirahat sejenak atau minggir dulu kalau lagi di jalan gitu, masuk apa, minimarket gitu ya. Udah bisa tuh gitu kan adem ya di minimarket ya seperti itu, mhm.
Mhm. Mhm, ah bener. Mhm. Mhm. Iya.